Ya, favori yaratıcı projeni ve bunu, hikâyesini biraz anlatabilir misin?
Tabii. Iıı, yani, şöyle bizim bir yaratıcı projemiz vardı. Birkaç arkadaş, eee, 10 küsur arkadaş hatta birkaç değil. Eee, Türkiye'de bir k eee, kültürel mirasın ve, eee, atalık tohumların korunması üzerine bir yaratıcı da bir proje kurmuştuk. Eee
Hı hı. A! A, ne kadar ilginç. Tamam.
Eee, evet, ya, bu bütün Türkiye'yi aşağı yukarı gezecek bir karavan, eee, gezisi r rotasıydı. Eee, işte, bu rotada tiyatro oyunları oynanacaktı, eee, be belki müzik, iii, gösterileri yapılacaktı, tohum takasları yapılacaktı vs. Böyle büyük, güzel bir projemiz vardı.
Hımm. Çok güzel peki bu, eee, hangi bölgelere gittiniz özellikle?
Hı hı. Eee, biz özellikle bu projenin öncelikle tamamını gerçekleştiremedik. Sadece kısmi gerçekleştirebildik bu projeyi, eee, ama Ege bölgesini ve Akdeniz bölgesinde özellikle, eee, aktif olduk. Eee, bir sürü insanla tanıştık. Bir sürü bağlantı kurduk. Eee, o yüzden çok güzel oldu bizim için.
Hımm. Peki, benim merak ettiğim, böyle, eee, çiftçilerin buna tepkileri nasıldı? Onlarla iletişiminiz nasıl oldu? Yani siz, mesela, şimdi, modern bir bir şeyler yapmak istiyorsunuz, eee, yani, genç olarak bir proje. Eee, onların tepkileri nasıldı mesela burada?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Şöyle, genel olarak aslında beklediğimizden çok daha iyi tepki aldık. Eee, biz, hani, çiftçi tutucu olabilir, birazcık eee
Hıı.
kendi şeyini paylaşmak istemez. Belki kendi bilgisini ya da, eee, diğer insanlarla çok fazla bir şeyler paylaşmak istemez diye düşünüyorduk ilk etapta ama, eee, beklediğimizden çok daha güzel oldu dönüşler. İnsanlar bize çok sıcak yaklaştı, çok yardımcı oldular. Emm
Hıı. Hımm. Ya!
hatta böyle, yani, bir sürü bedava tohum, bir sürü bedava ürün falan da hediye ettiler bize. Eee, o yüzden sevindiriciydi, yani.
Hımm. Peki, yani, eee, onların bu tohumları ata tohumu muydu, gerçekten?
Hı hı. Eee, evet. Eee, şöyle, bu atalık tohumları kullanmıyorlardı ama bir atalık tohum bankası vardı bazı çiftçilerin. Eee, bunların ayrıca bizim bağlı olduğumuz başka bir dernek daha vardı. Eee, onlar aracılığıyla da birazcık teyit etme imkânımız da oldu. Cidden atalık tohumlar kullanılıyordu. Eee, kullanılması yasaktı o dönem ama, eee, gerçekten atalık tohumdu, yani.
Hımm. Ya! Anladım. İii, yani, bunlar bayağı, böyle, laboratuvarda falan incelendi o zaman.
Tabii, tabii, ııı, biz testlere götürttük. Iıı, belli insanlara sorduk. Iıı, tabii, laboratuvara da gönderdik. Belli, iii, teyitler de aldık.
Hımm. E, çok iyi o zaman. Peki, eee, dedin, "Daha fazla devam edemedik." bunun sebepleri neydi?
Evet. He he. Ya, genel sebep, ııı, ekonomik sebeplerdi. Yani bu çok büyük bir projeydi bizim çizdiğimiz ve biz o zaman çok gençtik. Yani daha 21-22 yaşında, 15-16 tane çocuk böyle bir şeye kalkıştık. Iıı, genel olarak ekonomik sebeplerdi. İii, onun dışında birazcık da hayat, ııı, devam etmesini engelledi. Yani bir sürü arkadaşımız, ben, ııı, yurt dışına taşındık. Farklı farklı ülkelere taşındık. O yüzden bu projeyi çok fazla devam ettiremedik ama güzel bir anı olarak kaldı bizde, yani.
I hı. Hı hı. A! Anladım. Peki, eee, asıl şu an böyle bir şansın olsa yani şu an gerekli ekonomik altyapın olsa, eee, ve bunu devam edecek, işte, arkadaşların da olsa aynı şekilde, aynı motivasyonla şu an neler yapmak isterdin?
He he. Hı hı. Hı hı. Iıı, yani, ben bu projeye kesinlikle tekrar devam etmek isterdim, öncelikle. Eee, bir arkadaşım hâlâ Türkiye'de ve aşağı yukarı bu projeye devam ediyor. Çiftçilik yapıyor artık o. Eee
Hı hı. A! Nasıl? Eee, yani, ata tohumuyla mı? Bu projelerle mi ilgileniyor yoksa sadece, hani, kendi bahçesinde mi yapıyor?
Hı hı. Eee, yok, şöyle, başka turistik bir yani, turistik derken otel değil. Böyle, ııı, ekolojik bir köyün içerisindeki turistik bir bölgede, ııı
Hobi bahçesi gibi falan mı?
Değil. Iıı, tamamen yine ürün üretiyorlar. Yani yenilecek, içilecek ürün üretiyorlar. Iıı, ama yine, ııı, atalık tohumlarla üretiyorlar. Iıı, doğal tarım yapıyorlar. Hiçbir şekilde, ııı, şey kullanılmıyor, ilaç vs. kullanmıyorlar.
A, tamam.
Iıı, ve bu ürünleri çok ufak bir pazara satıyorlar. Yani, çok büyük bir üretim olsun kaygıları falan da yok. O yüzden hormon vs. o tarz şeyler de kullanılmıyor. Iıı, o arkadaşım hâlâ bu projeye devam ediyor.
E, çok güzel. Yani, sen peki, katılmayı, bunu daha fazla büyütmeyi düşünmez misin? Senin gelecek planların nasıl? Çünkü belli ki, yani, motivasyonun çok yüksekmiş. Bu alanda çok faydalı olabilirdin.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Yani, şöyle, tabii ki isterim ama bi yine, eee, az önce dediğim gibi, hayat birazcık başka yerlere itiyor. Yani, iii, bu projeyi devam ettirmek için ...o arkadaşımın yanına dönmek için en azından Türkiye'ye dönmem gerekiyor ama şu an öyle bir imkânım yok. Eee, yani, Türkiye'ye dönsem çalışma ı bilmem ne şeyleri, yine ekonomik koşullar falan çok zorlayacak. İii, yaşadığım ülkede devam Ha ha.
Hı Anladım. Yani, şu an ekonomik sebeplerden devam etmek istemiyorsun. Peki, asıl benim, yani, o zamanlara dair merak ettiğim sonuçta, hani, şu an tekrar yapılmak istense şeklinde Eee, burada, hani, eee, dinleyenlere de belki daha ilham olur, harekete geçirir. Hani, buna nasıl başladınız? Şöyle bir hikâyesini, eee, daha senden derince bir duymak istiyorum. Yani, nasıl başladınız, nasıl motive oldunuz? Mesela, işte, fonları alna aldınız mı? Nereden aldınız? Eee, bunları bir anlatabilir misin?
Hı hı. Ha ha. Ha ha. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Yani, şöyle, eee, aslında Projeye nasıl başladık? Bu 11-12 arkadaş biz zaten çok yakın arkadaştık. Eee, bizim bir sanat atölyemiz de vardı o zaman. Eee, bu sanat atölyesinin içinde sürekli buluşuyorduk zaten. Eee, bir gün bu ekolojik köylerle alakalı bir şey duyduk. Birin arkadaşlarımın birisinden çıktı tam hangisi hatırlamıyorum ama, eee, işte, böyle, böyle bir şey varmış. Hadi biz de girişelim bu işe gibi bir şey çıktı aslında. Hani, kendi köyümüzü kuralım, bu şehirden uzaklaşalım, İstanbul'daydık. Eee, kendi köyümüzde yaşayalım, kendi ürünümüzü üretelim falan, araştırmaya başladık. Eee, araştırdık, üzerine çalıştık. Eee, bu konu bu, eee, konudaki
Hı hı. <chuckles>
eee, derneklerle falan iletişime geçtik. Eee, onlar da çok, böyle, açık kollarla karşıladılar bizi. Eee, hemen Hatta, yani, çok büyük derneklerden birisi aşağı yukarı evlat edindi bizi o dönem. Öyle diyeyim. Eee, tabii, çok yakından. Tabii, tabii, çok yardımcı oldular. <swallows> Eee, böyle başladık. O sanat atölyesinin içinde 11-12 arkadaş, eee, bir şeyler içerken, eee, normal muhabbet yaparken ortaya atılan bir muhabbet üzerine.
Hı hı. A! E, bayağı faydalılardı o zaman. Hı hı. Peki, böyle, ne kadarlık bir bütçe gerekti? Tahmini, o zamanın, eee, parasına, şu an içinde diyebilirsin ki, hani, karşılığı şudur.
Hı hı. Hı hı. Şu anki karşılığı büyük ihtimalle milyonlara denk geliyordur, ya. Gereken proje Evet, yani, evet, çünkü biz biraz boyumuzu aşan bir işe kalkıştık. Çok ko küçük bir proje değildi. Eee
A! O kadar, diyorsun. <chuckles> O! İtiraflar geliyor, evet.
<chuckles> Eee, küçük bir proje değildi, yani, çok büyük bir projeydi. Neredeyse bütün Türkiye'yi gezmeyi planlıyorduk, 2 tane karavan tutmayı kiralıyorduk. Eee, şey, planlıyorduk. Ondan sonra o, gezici bir proje yapmayı planlıyorduk. Sanat atölyeleri, bilmem neler falan derken çok büyüdü iş. Eee
Ha. Hı. Bu gereken bütçe ama dediğin, değil mi, yani, sizin topladığınız, eee, miktar ne kadardı peki? Ne kadara ulaşabildiniz bu bütçenin?
Yok, evet. Iıı, "aradığımız bütçenin %20'sine falan ulaşabildik" diye, hatırlıyorum ben. Iıı, yine çok iyi bir çok iyiydi bir sayıydı, yani, "yine kim verdi o parayı bize?" düşündüğüm zaman aslında iyi cesaret etmişler bize o parayı emanet ederek.
Iıı, anladım. E, peki, yani, ne oldu, hani, bir hayal kırıklığı mı oldu sonrasında? Sonuçta bu insanlar yatırım yapmışlar, size sponsorluk vermişler. Sonrasında bu nasıl bitti?
Hı hı. Hı hı. Iıı, ya, bir hayal kırıklığı olmadı aslında. Baktığın zaman proje başarılı oldu sayılabilir. Çünkü bir kısmını yaptık. Iıı, bize verilen para da zaten tamamını yapmamız için gerektir ııı, yeterli bir para değildi. Iıı, o yüzden
Hıı. Ya, "Verilen para kadar yaptık." diyorsun. "Bulabildiğimiz kadar elimizden geleni yaptık." diyorsun.
aslında başarılı oldu. Aynen öyle. Aynen öyle.
Imm, çok güzel. Eee, bunun gibi buna benzer, peki, şu an yaşadığın yerde farklı projelerin var mı?
Hı hı. Iıı, ben şu an yaşadığım yere çok yeni taşındım. Iıı, yine tabii ki böyle yaratıcı bir proje O zamandan kalan bir açlık var. Yani, o zaman çok açtık bunları yapmak için, ııı, ve tam doymadık. Yani, o yeni ya yaratıcı projelere doymadık. O hâlâ içimde var. Iıı, buraya iyice yerleştikten sonra, eee, düzenimi falan kurduktan sonra, böyle, ufak tefek bu kadar büyük bir proje olmasa da, ııı, yine bir doğal bir proje yapmayı düşünüyorum, evet.
A! Tamam. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki, eee, bir tavsiye vermek istersen şu an projeye başlamak isteyenlere, hani, şu 3 şeyi kesin yapın, şu 3 şeyi de asla yapmayın dediğin ne olur?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, 3 en önemlisi cesaret etmeye korkmayın derim. Çünkü, eee, bence en büyük adım o. Yani, bir şeye kalkışacağız ama gözümüzde büyüdü, biz buna cesaret edemedik dendiği zaman bence, iii, o iş hemen yatıyor. Eee, bence
Hı hı. Hımm. Cesaretli olun, evet.
Evet, yani, bence yapılabilir şeyler bunların hepsi. İii, 2'ncisi iii, biraz yırtık olmak gerekiyor. Yani, insanlarla konuşmak, bağlantı kurmak, iii, senin alanındaki diğer insanlara fikirlerini anlatmak, onlardan bir şeyler almak çok önemli.
Hımm. Anladım. Yani, daha, böyle, özgüvenli olma, kendini atmak evet, çok önemli.
Eee Evet, kesinlikle. Eee, yapmayın diyeceğim şeyler de, eee, bir kere boyunuzdan büyük iş işlere kalkışmayın. Yani, projeyi çok büyütmeyin açıkçası, yani, boyundan büyük iş değil de projeyi çok büyütmemek gerekiyor bence. Eee, ufak bir projeyle başlanıp sonra üzerine koya koya devam edilebilir. Emm, bir de ilk başta bir bütçe belirleyip o bütçenin içerisine sığdırılabilen şeylerde sınırlı kalmak gerekiyor bence.
<chuckles> Hımm. Hımm. Anladım. Yani, asıl aslında senin problemlerin hem, eee, bütçe hem de bunu çok büyük, eee, adımlar atarak yapmak olmuş. Biraz daha diyorsun ki ufak ufak bebek adımlarıyla, eee, boyumuzun yettiği şeye, eee, biraz da, hani, kalkışıp da <swallows> yavaş yavaş ilerleyelim diyorsun aslında. Eee, vermek istediğim mesaj da bu, anladığım kadarıyla, değil mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Aynen öyle. Yani, yavaş yavaş başlayıp ufak ufak adımlar atarak, eee öğrenerek ilerleyip, eee, bu yaratıcı projeleri böyle hayata geçirmek gerekiyor bence. Yani, bir kerede çok büyük bir proje hayata geçirmek çok da mantıklı değil.
Hımm. Peki, eee, bu, öğrenerek dedin. Bunun kişiliğine bir katkısı oldu mu? Mutlaka olmuştur ve, eee, bu, hani, neler? Bunları biraz anlatabilir misin? Yani, neler öğrendin bu deneyimle?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Emm. Şimdi benim karakterimi en çok açlık olarak değiştirdi bu. Yani, o zamandan beri kafamda sürekli yeni projeler var. Sadece bu özelde değil, farklı noktalarda da kafamda sürekli bir projeler var. Yani, sürekli bir şeyler yapmak, daha ileriye götürmek istiyorum kendimi. Ö e en önemli bu özelliği yükledi bana bu proje.
Hıı. Üretkenlik, yani.
Evet. Ya, üretkenlik de diyebilirsin. Aslında bu birazcık b kendi açımdan kötü de bir şey. Eee, çünkü kafam her zaman yaptığım, hobi olarak yaptığım şeyleri bile işe yormaya başlıyor. Eee, böyle bir Evet, böyle kötü bir şeyi var. Yani, atıyorum, oyun oynuyorsam bile, bilgisayar oyunu oynuyorsam bile, onu bile acaba nasıl bir projeye dönüştürebilirim diye, eee, yoruyorum.
Hımm. A! İyi. Hıı. <chuckles> Proje bağımlılığı, eee, başladı. <chuckles> Peki seni, hani, büyüten, geliştiren iyi anlamda ne olmuş olabilir?
Aynen öyle. <chuckles> Iıı, ya, birincisi 11 tane yakın arkadaş, 11-12 tane yakın arkadaş beraber iş yaptığımız zaman, eee, bir kere sabırlı olmayı öğrendim. Çünkü herkes aynı seviyede iş yapmıyor. Kimisi daha tembel oluyor, kimisi daha yorgun oluyor. Eee, o yüzden
E Hı hı. Doğru.
iii, daha sabırlı olmayı öğrendim. İletişim çok daha iyi kurmayı öğrendim. Eee, b özellikle bunları söyleyebilirim, evet.
Yani, grup çalışmasını, aslında insan ilişkilerini geliştirmiş oldun burada. Yani, çok bu, gerçekten insanlara çok faydalı. Hani, yeniden projeye yeniden şu an başlamak isteyen, eee, bir şeyler yapmak isteyen kişiler, bunları göz önünde bulundururlarsa dediğin gibi işte, eee, bütçe konusunu, adımları, eee, daha, böyle, sabırlı atmayı, daha ölçülü atmayı, istedikleri, emm, <smacks lips> yere daha çabuk ulaşabilirler belki. Bunun yanında da yine bu tarz projeler insanın, eee, kişiliğine de çok fazla katkı sağlayan projelermiş, eee, demek ki senden anladığım kadarıyla.
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. He he. Tabii. Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle öyle. Yani, eee, hep beraber iş yapmak, bence çok zor ama bir yandan da seni çok büyüten bir şey. Eee, o yüzden çok değerli bir deneyim. Aynı zamanda böyle projelere girişmek, iii, dediğimiz gibi insanı büyütüyor, insanı, ııı, birazcık eğitiyor da aynı zamanda. Çok önemli bir şey çünkü bu herhangi bir yaratıcı proje, yani, sadece doğal değil, işte, müzikal müzikal bir proje falan da olabilir. Beraber yapıldığı zaman çok önemli şeyler katıyor insana.
Hı. Evet. Yani, çok güzel, çok güzel şeyler bize şu an anlattın. Hani, deneyimini paylaştığın için bu projende teşekkür ederiz. Umarım, eee, sen şu an gençlere de aynı şekilde ilham olabilirsin. Eee, görüşmek üzere o zaman, ağzına sağlık.
Ben Görüşmek üzere. Baybay.